آه أكيد هيبقى أسهل شوية، بحيث إنه هتقِل ال الإلتزامات عليكِ، وبالتالي هيبقى عَندِك وقت أكتر شوية آآ، فتقدَري تستغلّيه بقى، مثلًا تعملي الحاجا يعني هت هتاخدي هتركّزي أو ممكن مثلًا تختاري الب البرامج اللي هي تقدرَي تشتغلي منها آآ من البيت شوية، مش لازم تروحي كلّ يوم أو كده يعني.
إمم. إمم. إمم. أيوه صح، ممكن. آه، يعني مثلًا اختار مثلًا برامج تكون part time مثلًا آآ تكون آمم، آآ أيوه يعني، آه في حاجات كده بتبقى جديدة كده زي ما أنت قُلت لي أدوّر ابتدي أدوّر عليها؟
بالضبط. دوام جزئي إمم. هو ده بالضبط، دوّري و وكمان إيه بقى، يعني البرامج دلوقتي بقِت أكتر عن زمان يعني دلوقتي بتقدَري تلاقي برامج كتيرة جدًا في أماكن وفي بُلدان كتير مختلِفة وفي نفس البلد اللي أنتِ فيها لو تحبّي آمم، والمواضيع بقِت أسهل زي ما قُلت لِك يعني. طيب أنتِ امم، يعني هل الموضوع جديًا في دماغِك، يعني إ إ هي ال بس فكرة الخوف من التقصير في ال مع في الواجبات ال المنزلية بس والّا في أي حاجة تانية ممكن تكون مشكلة بالنسبة لِك؟
إمم. إمم. إمم. آه. آه. لأ الخوف بس من التقصير يعني في الواجبات المنزلية والولاد الصغيّرين كده، يعني حاسّة بإن أنا مش ممكن، ما اقدَرش أ آمم يعني أبقى م أعمل اللي نِفسي فيه، آه خايفة، آه بالضبط كده، آه.
إمم. أيوه. أنتِ خايفة تقصّري في حقهم إمم، إمم، وواخدة خ خُدي بالِك برضه ده يعني خوف مشروع يعني شعور طبيعي جدًا آآ، لإنه آمم، يعني ده مستقبَل أولادِك برضه، فبالتالي أنتِ أكيد بالنسبة لِك مستقبَل أولادِك و وصحِّتهم وتعليمهم أهَم بالنسبة لِك من ال موضوع الرسالة ده، آه فبالتالي ده ال ده الهدف الأسمى بالنسبة لِك فأنتِ برضه برضه أنا عاوز أ يعني أقول لِك على نقطة مُهمّة وهي فكرة إنه آمم، أنتِ بتعملي مجهود تاني كبير فبالتالي آمم، أ أنتِ حتى لو في أسوأ الحالات، لو مثلًا م ما قدِرتيش إنِك تاخدي ال ال ال أو ت تمشِي في موضوع ال ال الدراسات العُليا في الوقت الحالي فأنتِ خلّيكِ مقتنِعة إنِّك بتعملي هدف أسمى، ب بتبذلي مجهود أكبر آآ، بتكوّني أُسرة يعني وده ده شيء ده موضوع كبير يعني، حاجة كبيرة مش مش كلّ الناس هتقدَر تكوّن أُسرة سويّة وبالذات في ال في الوقت اللي إحنا فيه، في العصر اللي إحنا فيه تحديدًا أو
إمم. إمم. طبعًا، أكيد، أكيد، طبعًا. إمم. آه فعلًا. إمم. أكيد، طبعًا، طبعًا. طبعًا، أكيد، أكيد، الأمومة طبعًا شيء جميل طبعًا جدًا، ويعني أو يا أكيد ده يعني حاجة كويسة أنا أكيد باعملها في حياتي برضه، يعني آآ ب وممكن جدًا أ أعمل بال بالنصاي يعني بالحاجات اللي أنت قُلتها لي دي جايز تنفَعني فعلًا إن أنا اقدِّم أ في جامعة يكون فيها part time مثلًا أو اعمل حاجات online آآ ده هيوفّر لي برضه، يعني إنّي أخرُج من البيت وأقصّر بقى في واجِبات بيتي وكده هيساعدني شوية أكيد طبعًا.
إمم، بالضبط. إمم، إمم.